أنت عارف طبعًا إن الرياضة دي شيء مهم جدًا في حياة أي إنسان، إنها تحافظ على شكل جسمه وكده، و ويعني حَرَكِته. فقل لي كده، أنتَ بترُوح الGym والَّا لأ؟
إمم. آه، طبعًا. هو أنا كنت باتمرن في الGym مثلًا آآ تقريبًا لمدة 3 سنين آآ متواصل طبعًا، بس عشان إن الGym بقى بعيد عني بقى، ومواصلات، ووقت طبعًا، بياخد من وقتَك كتير، وأنتَ عارف طبعًا بقى ساعة ما بيخش آه، ساعة لما بأرُوح بقى جامعة وبتاع، فالواحد ما بيبقاش فاضي قد كدة. فبدأت واحدة واحدة كده إن أنا أكسل من التمرين يعني، ف نتمنى والله إن احنا نرجع تاني، بس هنعمل إيه بقى؟
إمم. إمم. أو كَسِلت يعني. آه. إمم. <chuckles> طيب قُل لي بقى أنتَ إزاي بتحافظ على نشاطَك البدني كده من غير ما ترُوح الGym؟
بُص هو أول حاجة طبعًا الأكل، مُهتم بأكلي طبعًا زي ما أنا في الGym مش زي ما أنا ف كنت في الGym أوي يعني، عشان <chuckles> نبقى صريحين مع بعض كده، بس لسه لسه مازِلْت إن أنا مُهتم مثلًا بنسبة 80، 90% من الأكل. وباحاول طبعًا إن أنا أشرب مَيَّة وبتاع.
آه. إمم. <sniffs> طب قُل لي كده أنتَ ب إيه الحاجات اللي أنتَ بتعملها عشان تحافظ على أكلَك الصحي، وتكفي إحتياجَك مثلًا من الProtein وكده؟
إمم، بُص هاقول لك، يعني أنت مثلًا عندك أهَم حاجة طبعًا بعيدًا عن الأكل يعني قبل الأكل مثلًا، المَيَّة. المَيَّة طبعًا باشرب مثلًا 3 ل4 لِتْر مَيّة في اليوم، دي باحافظ عليها عادي. آآ لكن الأكل بقى نَفْس نَفْس تقريبًا
آه. إمم. هو بي في في يعني آآ عدد ل لِتْرات معيّن لازم تشربه في اليوم عشان تحافظ على جسمك؟
آه طبعًا. هو ي يعني هي المَيّة بُص بالنسبة لي كانت حتّى قبل التمارين يعني كنت باحب إن أنا أشرب مَيّة كتير يعني، عشان بيقولوا إيه، ب بتضبّط الوِش ما تطلَّعش حبوب كل الكلام ده طبعًا هي المَيّة مفيدة. آآ ولكن طبعًا أنا باحب إن أنا أشرب مَيّة كتير فقشطة يعني هي جاية معايا حتّى من قبل التمرين، بس حوار بقى ال
إمم. آه. يعني بتشربها على ع يعني على فترات معيّنة في اليوم؟
آه طبعًا. طبعًا عادي كإنّك بتشرب مَيّة عادي بس كتير بقى، يعني كتير شوية عن الناس ال الطبيعية مثلًا.
آه، على قد إيه؟ آه، يعني قُل لي الروتين بتاعك وأنت بتشرب المَيّة في اليوم العادي بتشرب قد إيه الصبح، بتشرب قد إيه في نُص اليوم كده؟
بُص، هو أنا مثلًا مع ال3 وجبات بتوعي، في 3 لِتْر مَيَّة، تقريبًا يعني ف مع كل وجبة مثلًا تلات أرباع لِتْر مش هنقول لِتْر كامل يعني، ممكن مثلًا تلات أرباع لِتْر والّا حاجة وت اللي يوم هم 3 كوبايات مَيّة مثلًا، 3 كوبايات مَيّة مع الوجبة. وفي العادي بقى مثلًا على مدار اليوم، إن كنت باعمل مجهود والّا كده باشرب لي برضه مَيَّة كتير وإزازة المَيَّة العادية بقى اللي هي بتاعة البني أدم الطبيعي. فأنت تيجي تبُص تلاقي الtotal مثلًا إيه، 3 لِتْر ونُص. م داخلين على ال4 كده، بس ما بيزيدش تقريبًا على ال4 يعني.
تمام. إمم. آه. إمم. آه، يعني آآ 3 لِتْر ده ال يعني أقل حاجة أنت بتشربها في اليوم.
آه تقريبًا. يعني ممكن مثلًا 3 لِتْر ونُص عشان أكون دَقيق معاك قد كده يعني مثلًا ممكن 3 لِتْر ونُص، وتقريبًا حاسِس بفَرْق كبير، يعني حتّى لمّا باروح أكشف عند دكتور أو أعمل تحاليل أو كده، فبيقول لي: "أنت دنْيتك كويسة،" أمورك كويسة يعني.
آه. إمم، طَب قُل لي بقى بتتعامل إزاي بقى مع الأكل؟
بُص، مع الأكل يعني من ساعة الgym وأنا لسّه مُهتم بيه، آآ باكُل مثلًا آآ بابعِد شوية عن الزيوت، السُكّريات اللي هي الكتيرة أوي، الملح الكتير أوي، التوابل التقيلة، كل الكلام ده بابعِد عنّه. يعني مثلًا في أكلات زي البطاطس مثلًا.
آه. إمم. آه، تمام.
البطاطس مثلًا آآ باكُلها مسلوقة، ما أحبّش آكُلها بزيت، مش ما باحبّش هو أنا خلاص اتعوِّدت عليها يعني من ساعة الgym والواحد متعوِّد عليها، فالدنيا بتبقى حلوة يعني من ساعتها. عندك بقى الرُز ما تحُطّش عليه بقى زيت و والسَمَك مثلًا بتاكُله مشوي كده يعني.
آه بالضبط. إمم. إمم، طَب أنت بتطلُب إن يتعمل لك كده فعلًا والّا أنت بدأت تتعلِّم تعمل حاجات؟ أصل صعبة برضه إن أنت تطلُب حاجة معيّنة تعملها.
آه، لأ، هو إحنا هنا عندنا عندنا هنا في البيت تقريبًا من أول ما أنا بدأت التمرين ومعظم البيت ماشي معايا على نَفْس ال الأكل ب يعني مش هاقول لك مِيّة في المِيّة بس يعني إيه، بدأوا إن هم يهتموا أمّا أنا بدأت إن أنا أعمل فورمة وجسمي بقى حلو والدنيا بدأت تمشي. المهم بَدَل السَمَك المقلي مثلًا تاكله 3 مرّات مثلًا والّا حاجة في الشهر، مرّة كفاية. مرّة كفاية والباقي سَمَك مشوي.
فاهم؟ آه. آه. إمم. آه. يعني كُلّهم بدأوا برضه ياكلوا أكل صحّي من ساعة ما أنت يعني شجّعتهم على الأكل الصحّي أكتر.
إمم. آه طبعًا، ودي كل الكلام ده أثّر على صحِّتنا جامد و يعني حتّى مش شرط إن أنت تنزل تمرين، أنت ممكن تتمرَّن في بيتك مع الأكلة دي مثلًا تبقى الدنيا تمام.
آه. إمم. طَب قُل لي بقى يعني أنت إيه الحاجات اللي أنت بتتمرَّنها في البيت؟
إمم. بُص، هو أنت عندك حتّى وأنا كنت في التمرين، كنت باتمرّن بَطْن في البيت. ولكن
آه، ده ساعة الgym برضه لمّا كنت بتروح الgym؟ آه.
آه. كنت متعوِّد إن أنا باتمرَّن بَطْن في البيت عادي يعني، بس ساعة لمّا سِبت الgym بقى، بدأت إن أنا مثلًا أضيف إيه، عُقْلة، بدأت إن أنا أضيف ضَغْط آآ والبَطْن كده، كده ثابت. فنحاول بقى إن إحنا مثلًا نجيب لنا Dumbbell والَّا حاجة أو إزازتين مَيّة زي ما بنقول، يعني مش شرط Dumbbell يعني ممكن إزازتين مَيّة وبتاع وتتمرَّن بيهم كإنّك بتتمرَّن Bi وكلام من ده. في أشكال طبعًا كتير، أشكال كتير
إمم. آه. آه. إمم، يعني أنت عامل مكان معيّن آه، يعني أنت عامل مثلًا مكان معيّن في البيت كده بتتمرَّن فيه على طول؟
لأ، هو مش مكان معيّن، هو أنا ممكن أتمرَّن عادي في أي حتّة في البيت مثلًا أو أتمرَّن على السطح والّا بتاع، بس ممكن مثلًا 80% مثلًا على السطح.
آه.
80% مثلًا على سطحنا، آه، الدنيا بقى هوا بقى، والدنيا واسعة وكده، بس في الشتا الأوي ما باحبش أتمرن على سطحنا، لأن هتبقى في الساقعة أو كده، فاهمني؟
على السطح. آه. إمم، طب فكرت فعلًا تشتري حاجات يعني، زي مثلًا الدامبل أو كده؟ هتساعدَك جدًا إن أنتَ تتمرن في البيت، هل فكرت تشتري الحاجات دي؟
آه. آه، هو بصراحة أنا فكرت فيها في الأول، وكان معايا يعني اللي هو الأستك مقاومة، كان كويس معايا، كنت باتمرن بقى بيه باي باتمرن بيه مثلًا كتف، حاجات من دي، اللي هو تدّي جسمَك كده شدَّة بسيطة كده، بس طبعًا الدامبل، الدامبل حاجة مهمة، هو طبعًا لما الس السعر بقى غالي وبتاع، وممكن بقى يحتاج إن هو يع ممكن يتقطع بقى والكلام من ده، مش هتعرف تهتم بيه طبعًا زي في الGYM طبعًا في الGYM بقى الكابتن بيبقى واخد حِس الحاجات دي، يمسحها بقى، ينضّفها، يزيّت الحاجات، الأجهزة والّا الكلام من ده كله، لكن أنتَ هتجيب الدامبلين ترميهم، فقولت بقى مش مشكلة، دلوقتي ممكن نجيب لنا بس بتاعة ضغط، آآ أستك مقاومة، والعب ضغط وكلام من ده، وبوزن جسمَك برضه، يعني أنا وزن جسمي كويس، اللي هو مثلًا 65 كيلو، طبعًا بتتمرن ب65 كيلو، فحلو.
آه. إمم. آه. أكيد. آه. بالضبط. إمم. آه. آه. طَب يعني إيه التمارين المُحدّدة اللي أنت بتحبّها لازم تعملها كلّ يوم؟
بُصّ، هو فكرة التمرين كلّ يوم دي أصلًا آآ مش هتبقى كويسة، يعني أنت مش هينفع تتمرّن بوَزن جسمك يوميًا. لازمًا ت تقعُد لك مثلًا فترة.
آه. أومال أنت بتتمرّن قد إيه؟ قد ايه في الإسبوع يعني؟
آه، ما أنا هاقول لك أهو، مثلًا باتمرّن لي 3 أيام مثلًا، اللي هو تمرين زي الgym بالضبط وباخد لي مثلًا بقى يوم اللي هو جَري، اللي هو مش هاجرِي على مشايّة طبعًا، لأ أنا هاجري عادي على طريق عادي، عندنا كده طريق كبير ب باطلَع أجري عليه بالليل يعني 3 أيام كإنّي بارُوح gym واليوم الرابع جَري، اللي هو كأن cardio مثلًا عشان طبعًا الدورة الدمويّة وكلّ الكلام ده وقلْبك بقى والحوارات دي يعني تتضبَط يعني.
آه. إمم. آه. يعني إمم. يعني أنت بتتمرّن 3 أيام وبعدين جَري وبعدين تكرّر تاني والّا بتاخد باقي الأسبوع راحة؟
لأ، هو أنا باتمرّن مثلًا آآ يوم ويوم أو مثلًا يوم يومين مثلًا ورا بعْض وأقوم مكسّل يوم. أقوم رايح التالت وأقوم مكسّل يوم وأقوم بقى إيه، آآ اليوم التالت اللي هو الرابع بقى بتاع الجَري ده. بيبقى قبْله يوم فاضي ومش شرْط يكون بعده يوم فاضي، بس المهم إن انا قبْله يكون ي ي يوم فاضي يعني. يكون كده مرتاح جسمي كده، مريّح أعضاء جسمي وآكْل حلو وعامل استشفاء، ساعتها بقى نبدأ نجرِي بقى عادي، عادي وكويس إن أنت يعني
آه. إمم. يعني هم 4 أيام في الأسبوع.
آه، آه، هم 4 أيام في الأسبوع آه. هو معايا بقى شخص يعني صاحبي بقى بي معايا في الحوار ده يعني.
آه. آه تمام، طَب مثلًا لو أنت ما عندكش وقت إن أنت تتمرَّن في في البيت، بتتعامل إزاي مع الحوار ده ويعني بتتغلِّب عليه إزاي برضه وبتحفِّز نَفْسك لأ، ده أنت لازم تتمرَّن النهاردة؟
إمم. إمم، بصراحة حوار الوقت ده صعب أوي. يعني أحيانًا بتبقى جاي مثلًا من الجامعة والّا جاي من خروجة برّه والّا جاي من أي حاجة، أنت بقى عايز تكسِّل بقى وبتاع وتقول أنت يعني مش شرط يعني أنت ممكن تكسِّل يعني أنت ما أنتاش في gym وبتاع، بس الواحد بيحاول، بيحاول على قد ما يقدر إن هو ي يضبّط أموره. بس طبعًا بُص هاقول لك على حاجة، أنا ما باخرُجش مثلًا في أسبوعي والّا كده إلّا ما أكون متمرَّن يومين على الأقل.
إمم. آه بالضبط. إمم.
عشان لو بوَّظت ما أبقاش بوَّظت 100 في ال آآ تبويظة كده خفيفة كده، حاجة على خفيف.
آه. تمام.
بس أمّا بنرجع بنحاول إن إحنا نستمر يعني.
طَب إمم. طَب إيه الوقت اللي أنت بتحب تتمرَّن فيه؟ يعني في وقت مُحدِّد من اليوم مثلًا بتحب تتمرَّن فيه، آآ بَدَل ما يكون أوقات مختلفة كده وخلاص؟
إمم، آه طبعًا. آه طبعًا لأ ب مثبّت وقت معيّن طبعًا، أهو أنت مثلًا عنَدك في الشتا في الشتا مثلًا يعني 80% من الأيام مثلًا أو 75% من الأيام بابقى باتمرّن بالنهار
آه قُل لي. آه. بالنهار الصبح خالص.
باحب لأ مش مش صباحًا أوي مثلًا آآ مثلًا اللي هي الساعة 11:00 كده والّا حاجة، بتبقى الدنيا كويسة باقوم بقى متمرن. عشان كده باحس إن أنا سخن والشمس طالعة الدنيا دافية مع الوقت بالليل معلش يعني مش هتقوم من تحت اللحاف عشان تتمرن.
آه. تمام. آه، <chuckles> بالضبط.
آه. ف في الشتا زي ما أنا قُلت لك كدهو، في الصيف بقى هي الدنيا بتبقى هادية بقى فقشطة أنت بالنسبة لك التمارين بالليل بيبقي حلو. أصلًا في الصيف مش هتعرف تتمرن بالنهار عشان الحر أوي، فبالليل بقى الدنيا بتبقى حلوة.
إمم. آه بالضبط. طَب يعني ما جرّبتش مثلًا في الصيف آآ بدري بد ب بدري في اليوم أوي يعني مثلًا بَعد الفجر بشوية أو كده؟ فالوقت ده من اليوم في الصيف بيكون حلو نوعًا ما إن هو مش حَر وهيكون كويس وف أغلب أصلًا إن الوقت ده هو الصحي في التمرين، فجرّبت تعمل كده؟
فاهمك آه. بُص هو أنا هاقول لك على حاجة أنا برضه مش مضبّط نومي يعني حتّى نومي برضه أيام التمارين ما كنش متضبّط بنسبة 100%. ف حوار إن أنا أصحى بدري مثلًا وبدري أوي كده فأنا هاجي في نُص اليوم بقي بابقى عايز أنام. آآ لكن التمرين الصبح بدري أو أقوم مثلًا مخصوص بدري مش هاعرف أتمرّن وفي نَفْس الوقت ما أنت مش هينفع تكون سهران لل للفجر وتقوم قايم متمرن يعني اعقلها برضه مش هينفع. آه بيبقى معظم التمارين زي ما أنا قُلت لك كده مثلًا في الشتا بقي بالنهار عشان تبقى الدنيا دافية كده وبتاع. ما تفطر مثلًا وأقوم قاعد شوية وأقوم متمرن، لكن في الصيف بقى بيبقى بالليل عادي امم أقوم بقى يعني مثلًا متغدّي مثلًا وواكل لي وجبة بَعد التمرين قبل التمرين قصدي وأقوم بقى متمرن بَعد كده أقوم متعشي بقى ومكمل يومي عادي يعني.
آه. إمم. آه بالضبط. إمم. آه. إمم. آه بالضبط. طَب هو يعني مثلًا أنت دلوقتي هتتمرَّن وعايز تاكُل وجبة بعد التمرين، إيه الوجبة اللي أنت هتفضَّلها إن أنت تاكُلها؟
إمم. حلو، حلو أوي.
يكون فيها إيه العناصر الأساسية اللي لازم تكون في الوجبة اللي أنت تاكُلها؟
هاقول لك، يعني بُص، هو بنحاول إن إحنا الcarb بيبقى قبل التمرين. بس أنت قُلت لي بعد التمرين فبنحاول إن إحنا إن إن المصادر البروتين تبقى أكتر.
تمام. يعني قُل لي قُل لي برضه ب قبل التمرين وبعد التمرين، إيه الأحسن بالنسبة لك؟
ماشي، بالنسبة لي مثلًا قبل التمرين بيبقى بطاطس عشان فيها مصدر carb رُز مثلًا. آآ إن كان مثلًا في بطاطا الحاجات اللي زي دي، الحاجات اللي زي دي فيها carb بت بتدّيك power جامد في التمرين.
تمام. يعني الcarb بيساعدك في التمرين.
آه، بيدّيك power جامد في التمرين. لأ، وطبعًا مش هاقول لك ما ت ما ت ما فيش حاجة اسمها ما تدخَّلش بروتين، أنت كده، كده بتدخَّل بروتين، بس الفكرة بيبقى الأولوية مثلًا قبل التمرين للcarb بعد التمرين بيبقى الأولوية لل للبروتين. آه إن كان مثلًا عندك بقى بيض، كان عندك فراخ كل الكلام إن كان عندك لحمة، الحاجات دي بتبقى كويسة أوي بعد التمرين، جسمك بيبقى محتاج بقى بروتين. لكن قبل التمرين زي ما قُلت لك، بتبقى محتاج مصدر طاقة عشان تعرف تتمرَّن.
إمم. إمم. آه. إمم. آه، بالضبط، طب جربت مثلًا حاجات تساعدك؟ إللي هو زي مُكملات أو كده غير الأكل؟
أنت بعد التمرين آه، وأنا بصراحة جربت الكرياتين، مُكمل آآ كرياتين يعني كان كويس، هو آه، بيديك
آه، طب بيساعدك في إيه بالضبط في التمرين؟
بُص بيديك Power تحِسّ إن أنت كده يعني إيه، ممكن تخلص تمرين وأنت لسه عادي Easy يعني، ومثلًا بيزود لك أوزانك بنسبة طفيفة، يعني مش هنقول زي الهرمونات والحاجات التانية، بس ب بيزودك كويس يعني، أنت بتحِسّ بفرق ملحوظ لو أنت مضبط أكلك بتحِسّ بفرق ملحوظ، لكن هو في الأول وفي الآخر مُكمل يعني، ممكن تستغنى عنه لو أنت مضبط أكلك مِيّة في المِيّة
آه. امم. يعني لازم تضبّط أكلك برضه معاه.
آه، آه طبعًا، لازم شرط أساسي أكلك يكون مضبوط.
طب مثلًا البروتين، ف هل هو كده بيضبّط أكلك، وأنت مش مض مُضطر إن أنت تضبط أكلك معاه، والًا برضه لازم تضبط أكلك معاه لو أنت بتاخد مكمل فيه بروتين فعلًا؟
طبعًا ما أنا قُلت لك في الأول إن ال أكلك لازمًا يكون مضبوط، مع المُكمل لإنه هو من اسمه، اسمه مُكَمل، حاجة بتكمل، مش أساسي زي الأكل، هو في ينفع بني آدم يعيش من غير أكل؟ أكيد طبعًا لأ.
آه. لأ طبعًا، امم.
فإحنا بقى بنقول هو مكمل لو أنت مضبط أكلك معاه هيفيدك، وهيفيدك على قدر على مستوى عالي طبعًا، لكن لو أنت أكلك مش مضبوط، المُكمل تقريبًا ما لوش ريحة اللازمة، لازمًا يكون أكلك كويس، أكل كويس يبني عضلات.
آه. امم. بالضبط. بالضبط، طب يعني مثلًا أنت قُلت إن النوم برضه، أنت ما بتعرفشِ آآ تصحى بدري في التمرين أو كده، ف النوم ده موضوع النوم، إن هو مُهم جدًا في التمرين برضه، فأنت بتحافظ عليه إزاي طيب؟
امم. آه. بُص هو الواحد بيحاول على قدر الإمكان يعني إن هو ي ي ينام بدري، مش هاقول لك بدري أوي إللي هو بعد العشا على طول، بس يحاول ينام بدري، مثلًا الساعة 24:00 والًا حاجة، بحيث إن هو يصحى مثلًا إيه 08:00 09:00 كده والّا ح خَد لُه قسط كافي من النوم، عشان يعمل استشفاء كويس يعني، بس.
آه. امم، يعني أقل عدد ساعات ممكن تنامه بيكون كام في الأغلب؟
في الأغلب بيبقى 8 مثلًا، بيبقى 8 آه، 8 ساعات مثلًا، لو نمت مثلًا 6 ساعات، باحاول إن أنا آخُد لي مثلًا اللي هو ساعتين كده في نُصّ اليوم كده الواحد يفَوًق نفسه.
آه، يعني 8 ساعات أو 6 ساعات كده ده المُعدل الصحي بالنسبه لك.
آه، طبعًا، 8 ساعات، 6 ساعات يبقى كويس آه.
امم، تمام، أنا استمتعت جدًا بال الكلام معاك، شكرًا ليك.
شكرًا.